Oke oke. Jadi, eee, yang paling sering membuat anda menunda itu, eee, beban kerja, kemudian habis tuh keterusan, gitu kan? Keterusan, eee, ada kegiatan yang sifatnya simpel, sederhana, seperti, mungkin cek notifikasi, kemudian doom scrolling, gitu kan. Ini yang paling berat nih, sepertinya doom scrolling, gitu kan, jadi keterusan. Jadi hal, eee, inti yang harus kita kerjakan, jadi, eee, tertunda dan, eee, pada akhirnya, waktunya jadi, eee, sedikit gitu, untuk mengerjakannya, dan akhirnya, ke besoknya gitu mungkin, oke oke, baik, heeh. Nah, menurut Mbak sendiri, kenapa sih, rasa lega untuk jangka pendek ini kita dapatkan gitu, dari menunda pekerjaan, seringkali mengalahkan kesadaran, eee, akan konsekuensi negatif jangka panjang? Karena, Mbak sendiri kan, eee, di awal itu, eee, tipsnya itu kita melihat, eee, dampaknya gitu untuk jangka panjang. Nah, saya ingin tanya gitu, kenapa, eee, rasa lega dari jangka pen jangka pendek, dari kita menunda ini, m seringkali mengalahkan kesadaran atau konsekuensi negatif, dari jangka panjang gitu, gimana Mbak?
Mhm. Mhm. Betul. Oke. Eee, kalau menurut saya, kenapa sih, kayak eis kita tuh lebih terjebak sama kenikmatan jangka pendek gitulah, daripada, eee, kayak ngerasain jangka panjangnya kan, maksudnya kan ada efek yang lembi yang lebih gede gitu. Karena kan, kadang kan manusia kalau mau ngerjain sesuatu ya Kak, pasti kan, ada yang kayak, nanti ajalah, atau mungkin dia itu pengen sesuatu yang perfect gitulah ya atau sempurna, atau perfeksionis gitu. Jadi, dia itu pengen, eee, hasilnya tuh yang bagus banget gitu, di jangka panjangnya, tapi dia nggak segera mulai tuh. Nah, sedangkan dia itu misal lagi istirahat, atau scrolling-scrolling, atau main gamelah, kayak gitu. Dia tuh kayak ngerasa, "Ah, istirahat dululah," gitu, "kan mumpung lagi ada waktu." E Ibaratnya kan atas dasar mumpung ada ini, mumpung ada itu. Padahal kan sebenarnya, eee, dia itu kejebak gitu loh, ya karena itulah. Heeh.
Heeh heeh. Heeh heeh. Iya. Iya. Iya. Oke, oke, oke. Oke. Heeh. Iya. Heeh heeh. Oke. Oke, baik baik. Di sini, eee, ada beberapa keyword di sini, eee, yang Mbak sebutkan. Eee, salah satunya perfeksionis gitu kan, ingin sempurna hasil kerjanya. Kemudian, eee, mungkin ada malas di sini, kemudian mungkin, eee, ada takut gagal, gitu kan. Jadi, itu beberapa, eee, alasan kenapa, eee, kita ini bisa menunda. Kalau menurut Mbak sendiri, eee, penundaan itu lebih sering, eee, apa ya, eee, karena malas, takut gagal, atau ingin sempurna gitu Mbak?
Mhm. Betul.